जी। पेरेंट्स को अपने बच्चों का दोस्त बनकर रहना चाहिए ना कि सिर्फ़ माता-पिता। एक बच्चे के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहिए ताकि बच्चा खुल के आपसे अपने मन की बात कह सके। वो आपसे डरे नहीं, अपने मन की बात कहते टाइम वो अ, ये मत डरे, ये ऐसा ना सोचे कि पता नहीं मम्मा क्या कहेंगे या पापा क्या कहेंगे मुझे डाँट पड़ेगी। आप उसके साथ एक ऐसा रिलेशन बना के रखें ऐसी बॉन्डिंग बना के रखें कि वो डरे नहीं वो आपसे प्यार करे आपकी रिस्पेक्ट करे और आपसे खुल के बात कर सके। तो बच्चों में जो ये इस तरह प्रॉब्लम्स आ रही हैं टेंशन की अ, जो म मेंटल डिजीज़ीज़ हो रही हैं ये सब कम हो जाएँगे और मुझे लगता है धीरे-धीरे ख़त्म भी हो सकती है क्योंकि पुराने टाइम में हमने कभी नहीं देखा कि बच्चों को अ, डिप्रेशन है किसी बच्चे को डिप्रेशन है हमने कभी सुना ही नहीं। तो अब
जी। हुँ, हुँ। हाँ। हाँ। जी, जी। हाँ। हाँ। जी। हाँ। हुँ। जी। जी। हाँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो इतनी बिज़ी ज़िंदगी हो रही है तब वो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। जी।
जी, बहुत आपने सही बात ची करी है और अ, देखा जाए तो मतलब बच्चे भी आजकल कहीं न कहीं फ़ोन पर या मतलब अ, सोशल मीडिया पर अपना ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। और जिससे भी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ सेंसिटिव कंटेंट देखते हैं या मतलब कुछ आपत्तिजनक जो कंटेंट है वो लोग देखते हैं जिससे कहीं न कहीं एक उनकी मानसिक मानसिकता कहीं न कहीं थोड़ी हद तक ख़राब होती है या मतलब उनके जो विचार भी होते हैं वो भी मैनिपुलेट हो जाते हैं कई बार। तो इस वज़ह से भी मुझे लगता है कि अ, जो बच्चे होते हैं थोड़ा तनाव में रहते हैं। एन एंग्जायटी में रहते हैं और थोड़ा तक डिप्रेशन में भी रहते हैं और अ, एक बात ये है कि आजकल
हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। जी।
नहीं, नहीं मतलब इस प्रकार की नहीं है कि अ, प्रोग्रेसिव सोसाइटी मुझे लगता है है कि नहीं है वो और कहीं न कहीं मतलब दूसरे बच्चों को काफ़ी हद तक डेच करा जाता है, प्रताड़ित करा जाता है और अपने बच्चों की काफ़ी हद तक तारीफ़ करी जाती है दूसरे बच्चों के सामने। अ, और माता-पिताओं के सामने भी, ये चीज़ें मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा एक अ, बुरा प्रभाव डालती है हमारे बच्चों पे।
हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। तारीफ़ थी। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, जी। जी। जी, जी, जी। जी, तो मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने काफ़ी अच्छे से बात की। तो उम्मीद है मेरी भविष्य में आपसे फिर से बात होगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हाँ।

ब उ बिल्कुल, मतलब कहीं न कहीं अ, लैक ऑफ़ नॉलेज भी मुझे लगता है कि इसके लिए ज़िम्मेदार है और अ, अगर माता-पिताओं को थोड़ा मतलब बच्चों के साथ थोड़ा फ्रैंकली अगर रहें, तो कहीं न कहीं थोड़ा ये चीज़ भी हो सकती है कि बच्चे भी खुलकर अपनी बातें जो है ना अपने माता-पिताओं को बताएँगे।
हुँ, हुँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल।
फ़िर अ, कहीं न कहीं फिर ऐसे सुसाइड या अ, ये जो भी चीज़ें हैं, बच्चे करते हैं या कोई भी ग़लत कदम उठाते हैं तो अ, उससे कहीं न कहीं जो माता-पिता हैं, वो अपने बच्चों को बचा पाएँगे। अ अ
हुँ, हुँ। बचा पाएँगे और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा मानसिक बीमारियाँ भी हो रही हैं, लेकिन जब कोई मानसिक बीमारी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं उम, हमारे मन में डर है और झिझक है हम लोग उसको छुपाते हैं समाज में हमारे अ, धारणा कुछ अलग ही है इसके बारे में। तो जब आपको क्या लगता है कि इसके बारे में जब इ इतना स्ट्रेस होता है बच्चों को तो उसकी वज़ह से मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है या नहीं पहुँचती?
हाँ। हाँ। जी, जी। बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल आपने सही कहा देखिए मतलब इतनी ज़्यादा भागदौड़ भरी जो दुनिया है हमारी, तो इसमें कहीं न कहीं अ, मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति ना अपने आप में थोड़ा बहुत अकेला है हर एक व्यक्ति की थो थोड़ी प्राइवेट लाइफ़ है और आजकल बच्चों की भी मतलब एक प्रकार की लाइफ़ है, सोशल लाइफ़ अलग है, प्राइवेट लाइफ़ अलग है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इससे एक तो अ, लोगों के बीच में तनाव बढ़ता है और जब कहीं न कहीं मतलब आप सोशल मीडिया पे कुछ और चीज़ें देखते हैं आपके दोस्त इतनी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं आप कहीं न कहीं न कहीं बैठे हैं, कहीं घूम रहे हैं वो लोग कहीं मज़े कर रहे हैं, तो एक फ़ोमो भी कहीं न कहीं कहीं होता है और जिस से थोड़ा मतलब लोग जो होते हैं ना परेशान हो जाते हैं आजकल के बच्चे इन चीज़ों से भी। अ, तो कहीं न कहीं एक मानसिक बीमारी का भी एक वो है, ज़रिया है या तरीक़ा है एक तो हमको ज़रूर अ, इनको समझना चाहिए अपने बच्चों से बात करनी चाहिए इस बारे में और कहीं न कहीं थोड़ा उनको समय देना चाहिए ताकि बच्चे भी हमारे साथ थोड़ा रह पाएँ, हमारे साथ समय बिता पाएँ, उनको अकेला महसूस ना हो कभी भी।
हुँ, हुँ। अकेला है। जी। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ। हुँ। परेशान हो जाते हैं। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, जी। हाँ।

सही कहा आपने बिल्कुल भी और मुझे भी लगता है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा थोड़ा इस प्रकार का है कि हमको शायद रटने पर ज़्यादा फ़ोकस कराया जाता है ना कि प्रैक्टिकल नॉलेज हमको दी जाती है, तो आपने बहुत सही बात ये रखी कि अ, कम कहीं न कहीं हमको अपना एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा हद तक बदलना पड़ेगा और अ, थोड़ा अ, थोड़ा इस प्रकार से मूव करना पड़ेगा कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना वो काफ़ी बच्चों को ज़्यादा मिले ना कि सिर्फ़ थॉरीटिकल नॉलेज और क्योंकि अ, बच्चे हमारे मैं देखता हूँ कि काफ़ी हद तक मतलब रट्टू तोते बने रहते हैं और अगर उनको कुछ कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली पूछ लिया जाए तो फिर वो श बता नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमको एजुकेशन पॉलिसी में या मतलब एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी हद तक बदलाव करने चाहिए।
जी हाँ। हुँ, हुँ। हाँ। हाँ, हाँ। बदलना पड़ेगा। देनी चाहिए। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं बता पाते हैं। करने चाहिए, करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि जब तक हम बदलाव नहीं करेंगे तब तक सिस्टम ऐसा ही चलता रहेगा। बच्चे आत्महत्या करते रहेंगे और दूसरी बात आत्महत्या की बात अगर हम साइड पे रखें, तो बच्चों को कुछ भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, कुछ भी। जैसे बुक्स में जो लिखा है, बच्चे बस वो टू-द-पॉइंट लर्न करते हैं उसका रट्टा लगा के वैसे ही नो एग्ज़ाम में छाप देते हैं। लेकिन उम, जैसे म किसी भी चीज़ का प्रैक्टिकल उन्हें नहीं पता कि क्या करवा जैसे जैसे मैं भी जब पढ़ती थी, तो हमें भी ऐसे ही पढ़ाते थे। जैसे क द कह देते थे लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 लर्न करके आना कल, ऐसे बोल देते थे। तो हमने लर्न कर लिए। लर्न कर लिए पर लिए तो पता नहीं चला रट्टा लगा लिया, ये तो पता ही नहीं कि इसमें लिखा क्या है? लिखा मतल ये लि पता है कि अ अ, न्यू अ, ये इतने पेज पे बुक के इतने पेज पे क्या लिखा हुआ है? लेसन में इतने क्वेश्चन हैं, इतने उसकी लेकिन ये नहीं पता कि उसका मतलब क्या है? क्योंकि हमें पढ़ाते ही वैसे थे। जी।
हाँ। हाँ। जी। जी। हाँ। हाँ। जी। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल, हाँ। जी। हाँ, हाँ। सही कहा। हाँ, हाँ, हाँ। सही कहा आपने। बिल्कुल आपने